أنا يعني عاوز أكلمك عن يعني حاجة عندي مشكلة كده في موضوع ال عندي مشكلة في الشغل، بخصوص الترقية، آآ، يعني طلبت أكتر من مرة ترقية، وما فيش يعني، لسه ما اترقيتش، وده مسبب لي مشكلة، أنا متضايق، م يعني، مش ع ما عدتش حاسس إن أنا عارف أأدي في الشغل، ما عادش عندي طاقة، خليني نقول، آمم.
إمم. إمم. آه. اهم. إمم. إمم.
فمش عارف أعمل إيه يعني، أ أنا طلبت أكتر من من مرة من مديري، إن أنا أترقى مثلًا أكون QA، آآ، ووعدني كذا مرة، وقال لي، بس ك يعني، إمم.
أيوه. إمم. يعني م مراقب الجودة يعني quality quality analysis اللي هو ب آه.
آه. آه، بالضبط.
إمم
آآ، ف فقال لي كمل بس أنت، و وخلي أرقامك كويسة، وش يعني زيّ كمل زيّ ما أنت، وفي فرصة قريبة، ومش عارف إيه، وجات الفرصة بالفعل، آآ
آه. إمم.
يعني كانوا عاوزين آآ، يعني QA، أو اللي هو ال ال م بتاع الجودة، مراقب الجودة خلينا نقول. بس كانوا عاوزين اللي هو منصب اللي هو ال الflex، أو اللي هو مش ثابت يعني. فقُلت بس خلاص دي فرصة حلوة بقى، وهو كان واعدني وقال لي: "ده إحنا هنحتاج قريب." فقُلت خلاص، ده هو هي الفرصة ديّة ليا، وتقريبًا أنا كمان كنت الأقدم.
إمم. آه. آه، تمام، إمم. إمم. <coughs> إمم.
ولكن لقيتهم إن هُم اختاروا حد تاني، فبصراحة كانت كان يوم آآ يعني، أنا زعلت جدًا، يمكن خلاص بقى ما بقتش شخص منتج بشكل كويس، أنا أنا شخص آآ آآ يعني اللي هو عاطفي شوية، اللي هو آمم، الزعل بيأثر على
إمم. إمم. إمم. أيوه. لازم تسمع مثلًا كلمة حلوة أو أو ت أو يقدّروك، علشان مثلًا ده ما يأثرش عليك. ولو ما تأثرت عليك لو لو زعلت يعني، هيأثر عليك، مش هتعرف تنتج كويس يعني.
آه، بالضبط. بالضبط، بالضبط. فأنا
إمم، امم، آه، أنا الصراحة يعني طبعًا حاسس بيك يعني، وح حاسس قد إيه إن الرفض ده شيء وحِش جدًا يعني، ممكن يخليك تحس إن مجهودك كله ده راح على الفاضي. وخصوصًا بقى لو أنت مثلًا آآ بتبذل مجهود، وإن قيمتك في الشغل مش متقدرة صح. طبعًا يعني أنا عارف إن الموضوع ده آآ فعلًا هو بي بيضايق، وأنا مقدّر موقفك جدًا.
فأنا إمم. أنت عارف، أنا أنا زعلي في إيه بس؟ حتى فكرة إن هو عشّمني، اللي هو قال لي: "طيب، هو أنت فعلًا الأكفأ." وأنا فعلًا كنت الأكفأ والأقدم كمان، وأرقامي كويسة، أنت فاهم الKPIs والأرقام دي، اللي هو ال ال الأرقام ال الtarget أو الهدف اللي إحنا بنحققه. فأنا كنت في ال في ال في الtarget على طول، آآ والقديم كمان، و و والأحق بيها بناءً على الأرقام. والمشكلة بقى إن هو حتى قال لي يعني، هو عشّمني فيها، أنت فاهم؟ اللي هو قال لي: "أنت الأحق، و و وأنت خلاص الأقرب، وأنت وأنت." والآخر في يوم جيت لاقيته قال لك، لقيت إنه أعلنوا إنه فُلان بقى آآ، خد المنصب ده. طَب وأنا يا جماعة؟ طبعًا أنا رُحت أتكلم معاه آآ
إمم. إمم. إمم، إمم. آه. فاهم. إمم. إمم. إمم، إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم.
قال لي آمم قال لي الموضوع مش مش بإيدي صراحةً، وأنا ح يعني الموضوع مش راجع ليّا أنا لوحدي، وفي قسم، أو في يعني، آآ قسم لوحده أصلًا للQA فبصراحة أنا ما اقتنعش برضه بكلامه، يعني ما ما ما أكدبش عليكِ. و و وهاجمته كمان، قُلت له: "أنت وعدتني، و وقُلت كذا، وأنا الأحق، والشخص ده أصلًا هو ماسك كذا منصب، هو هيمسك كذا منصب إزاي؟ ما ينفعش طَب أنتم أعلنتم طيب، أنتم أعلنتم عن الم طَب اعلنوا عن المنصب يبقى في جانب من المصداقية مثلًا، اعملوا آآ اعملوا مثلًا الاختبارات، ونشوف طيّب."
إمم. اهم. إمم. فاهمك. أيوه. آه. إمم. إمم. إمم. اختاروا كده عش يعني اختاروا كده وخلاص من غير ما يكون في آآ إعلان عن المنصب أصلًا، ويشوفوا مثلًا ناس تقدم ويختاروا منهم الكفاءات، لكن هُم اختاروا على طول من غير ما ي من غير ما يعني ما يعملوها، طبعًا أنا طبعًا حاسس بيك ومقدّر موقفك جدًا. طَب طمّني كده مثلًا، إيه أول رد فعلك لمّا سمعت إن طلب الرفض، أو إن فيه حد تاني اتعيّن مكانك أصلًا؟ هل مثلًا كنت غاضب والّا محبط والّا مثلًا حاسس بالظلم؟
آه. آه. آه. امم. بصراحة أنا يعني غضبت جدًا، بصراحة، يعني زعلت. يعني أنا أصلًا خرجت من ال من ال مكان العمل حطيت حالة كده بنحطها إنه أنا يعني آمم
امم. امم.
اللي هو اللي هو جلسات، بنبقى عندنا حاجة اسمها wellbeing، اللي هو جلسة ال الاستشفاء مثلًا، أو wellness، أيوه. آآ فأنا حطيت الحالة ديّة، و وخرجت بقى إنه أنا مش قادر أشتغل.
wellness، امم. امم. أيوه، فهمتَك.
ويمكن بقى ما اشتغلتش حتى اليوم ده حاجة، اللي هو شغل أي كلام كده. طبعًا اتكلمت معاه- زي ما قُلت لَك- بس رده كان أي كلام، آآ ليه، لأنه هو لأ، لأ، يعني أنا عرفت إنه
امم. امم. امم. أيوه، فهمت.
إنه المسؤول الQA <clears throat> ال الQA شخصيته أقوى منه شوية، فبالتالي ده كان
امم. آه.
امم، ما قدرش إن هو يتكلم، هو التاني عاوز يجيب حد تَبعه.
ما فيش ما فيش يعني ما فيش fair ما فيش عدل يعني في الموضوع، امم.
لا، لا، لا، ما هو لو حتى كان في أنا قُلت له طَب اعملوا اختبارات أو كده.
إمم.
فهو قال لي آآ هو م ما ما عندوش حاجة يقولها صراحةً، هيقول لي إيه؟
إمم.
فاللي أنا عرفته إن هو ال
آه، وما فيش سبب يعني معيّن، هو السبب اللي اللي قاله لك، قال لك آآ ما فيش سبب معيّن، هُم اختاروا شخص وخلاص. ويعني بيحاول يهدّيك طبعًا بأي كلام عشان تستمر في الشغل. طَب انت مثلًا يعني قُل لي كده، الموضوع ده يعني إيه مدى تأثيره عليك؟ يعني خلاك مثلًا تفكر تغير المشروع كله، والّا تغير الشركة، والّا لسه مثلًا عندك أمل ومستمر في الشركة عشان عايز إن أنت تحقق هدفك ده؟
إمم. هو صراحةً، أنا فعلًا فكرت إن أنا خلاص أمشي من ال من ال الشغل خالص. أنا حتى اتكلمت مع مديري بعدها يمكن بيومين، آآ، قلت له: "أنا م خلاص مش حابب إن أنا أكمل في المكان هنا، وحابب أروح مكان تاني." بس في نفس الشركة يعني، آآ في مشروع تاني تحت نفس الشركة يعني. فطَب ليه؟ طَب مش عارف إيه، طَب آآ قلت له: "لأ خلاص، أنا مش حابب، ومش حابب بيئة العمل." آمم، وأنا يعني قعدت اشتغلت فترة طويلة بنفس المسمى الوظيفي، ومفيش ترقية، مفيش فرص، فأنا كده باضيّع وقتي يعني، ف
إمم إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه. إمم. أيوه، أيوه، طَب هو فعلًا يعني طَب أقول لك حاجة بس، طَب أنت مثلًا ما جربتش ت ت ت مثلًا توريهم إن أنت فعلًا مؤهل؟ توريهم مثلًا شهادات، توريهم تديهم مثلًا تقارير عنك، تبين لهُم إن أنت، أنا فعلًا مؤهل لهذه الشغلانة، وإن أنا مثلًا آآ يعني انتم انتم بس ادوني فرصة إن أنا أثبت نفسي، آآ وإن أنا فعلًا جاهز للمسئولية دي. آآ والّا يعني عادي أنت، ما يعني آآ قلت لما يبقوا يطلبوها مثلًا هابقى أبقى أديها لهُم؟
آه. إمم. آآ، شوف هو الكلام ده أصلًا عندهُم، أنا يعني أنا باعت لهُم ال ال ال ال الCV أو السيرة الذاتية بتاعتي بال ال المهارات اللي عندي بالشُغل ال ال الشُغل أو ال ال الشُغل اللي أنا اشتغلته قبل كده، بالكلام ده كله هُم على دِراية بيه. خلّيني أنا أقول لك بقى هو المُشكلة كانت فين، لإنه ما أنا ما لقيتش سبب تاني قُل لي.
امم. امم. امم. امم. امم. طَب بُص معلش آآ يعني مِن ِمن غير ما أقاطعك بس، يعني هُم مثلًا طَب قُل لي كده مثلًا، هل في أنت إنجازات عملتها في الشُغل مثلًا، أنت شايف إن هُم دُول كافيين جدًا للترقية؟ يعني عشان مثلًا اي آآ عشان مثلًا أقدر أقارن مثلًا باللي أنت قدّمته، واللي الشركة كانت طلباه مثلًا، والّا هو م الفجوة بين ال بين ال بين الأداء مثلًا وال الأداء الخاص بيك يعني، أو الأداء اللي أنت بت بتقدّمه، والتوقعات اللي كانت مِن الشركة كانت كبيرة شوية؟
امم. إمم. آه هاقول لك، أنا ب آآ ال المعايير، في طبعًا معايير، والمعايير أنا كُلّها مُستوفيها. يعني مثلًا آآ ما تكونش أخدت مثلًا خِطاب تحذيري مثلًا بسبب أر بسبب شُغل أو أخطاء عملتها أو سلوك مُعَيّن مثلًا، أنا ما خدتش الكلام ده خالص آه، لأ. آآ مثلًا غيابات غير مُبررَة، لأ أنا ما باعملش غيابات غير مُبررَة، آآ مثلًا سلوك أو بالض بالضبط. فبالتالي أنا الأمور دي كلها أنا كويس فيها، ما عنديش فيها أدنى مُشكلة خالص. ف م مش سبب، مش سبب.
امم. امم. امم. تمام. امم. آه. أيوه، action مُعين يعني. إمم. آه. إمم. مُنتَظم في مواعيدك. حضور وانصراف. امم. امم. تمام. فأنا هاقول لك بقى، يعني خلّيني بقى أقول لك تعمل إيه. طبعًا أنا يعني، أنا هانصحك كده، يعني مثلًا أول حاجة تعمل مثلًا يعني آآ جَلسة كده مع المدير بتاعك، و وتُطلب منه اجتماع تاني، و وت فرصة تاني، جَلسة كده تبقى ودّية مثلًا، مش شرط تبقى في مكان العمل، ممكن تقعد معاه مثلًا في الكافتيريا، ممكن تقعد معاه في أي مكان برّه إطار العمل نفسه، بحيث تبقى المكالمة ودّية أكتر، و وفيها وبرضو يكون فيها احترام وفيها مهنيّة يعني. وتقول له طبعًا أنا فاهم قراركُم، وفاهم إن إن إن أنا يعني، إن أنا فعلًا آآ يعني مقدّر أنتم بتختاروا على أساس إيه، بس أنا محتاجك تساعدني مثلًا. إيه مثلًا أكتر 3 حاجات ممكن أعملها مثلًا في خلال 3 أو ال6 شهور اللي جايين، هتخليني أحصل على الترقية ديّة؟ يعني إن شاء الله. مثلًا ولازم تكون مثلًا إيه محدد و ويعني مركّز جدًا في الخطوة اللي اللي اللي ب بتقولها، أو الكلام اللي بتقوله. يم ت وإن يكون معاك ورقة وقلم كده، وتكتب إيه، بحيث يبان إن أنت مُهتم إن أنت تترقى، وفعلًا إن أنت مش هتستغنى عن ال ال الحلم دوًة. تاني خطوة مثلًا ممكن تعمل إيه، تعمل ال ملف مثلًا بتسجّل فيه كل إنجاز صُغير، مثلًا، الشهر دوّة أنا حققت الtarget بتاعي، وحققت كُل الKPI زي ما أنت قُلت، أو حققت كُل ال ال المُستهدَف بتاعي، يُبقى ماشي، والشرط دوّة أنا مثلًا ما عنديش ولا يوم غياب، ولا، ولا يوم مش عارف إيه. ال الشهر اللي جاي أنا ما حققت كُل حاجة، و وتخليه كده ملف كده، ويبقى معاك. ماشي؟ ومثلًا، وتقول له، وتقول له مثلًا أنا فاهم وقاري كويس ال ال قاعدة المعلومات آه.
إمم. قُل لي. إمم. ماشي. إمم. اهم. امم. ماشي. امم. خُد بالك خُد بالك هو في نقطة معلش بس عشان يعني أنا قاطعتك، بس أنا عاوز أقول لك إنه هو الأرقام بالن الأرقام كُلّها واضحة قُدامهُم وعارفين عندهُم البيانات دي كلها. آآ وأنا إ يعني دار دار سياق بيني وبينه بخصوص يعني حاجة، حاجة مُشابهة لكده. آآ فهو ال الرد بيكون إيه؟ إنه تمام أنت شغّال كويس، أنا عارف إن أرقامك كويسة، وأنت مُ يعني آآ موظف مُنتج وكويس و و بس هيقول لك انتظر لحد ما تظهر فرصة. يعني لمّا يكون في فرصة مثلًا أو حاجة. آآ آآ هو ممكن فعلًا، هاقول لك أ أنا ممكن مثلًا الحتّة اللي أنت قُلتها الأول إنه طَب أعمل اجتماع تاني اللي هو "طَب قُل لي نصيحة بقى على الأقل، اللي هو أعمل إيه برضو؟" اللي هو أحاول آمم أكون أنا لطيف برضو، واللي هو خلاص أعَدّي المَوقِف، خلاص مش مشكلة، يمكن هو فعلًا الموضوع ما كانش راجع لي. أنا بصراحة فكّرت في حاجة زي كده، بس ماشي ز طالما أنت برضو يعني هو رأيَّك يعني زوّد الفكرة في دماغي شوية، اللي هو طَب ماشي، ليه لأ بقى؟ خلاص. ماشي.
آه. إمم. آه، بس أنت لمّا تكون واخد آه اتفضل. امم. أيوًا، أيوًا، أيوًا. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. فاهم قصدك. إمم. فاهم. آه ممكن مثلًا آه امم. آه. امم. صح. إمم. تمام. امم. بالض صح. كمان بالطبع ما تخليش الإحباط ده يعني يأثّر عليك وعلى شُغلك، وده هيساعدك كمان تتقدم وهتقو وت وتعمل اللي عليك ال100%. وإن شاء الله يعني في نفس الوقت هت هيدّوك دوّة إن شاء الله، ونصيبك هتاخدها بإذن الله.
إمم. إن شاء الله، إن شاء الله. طيب أنا ب يعني بصراحة باشكرك إنّك سمِعتني، ويعني آآ اديتني أفكار عن الموضوع ده يعني، باشكرك.
العفو، على إيه؟ أنا موجود هنا في أي وقت.